والله يعني هو سبب عيني ده كان أساسي برضو، بس برضو كان في كذا حاجة يعني مثلًا آآ، عيلتي مثلًا كانوا بدؤوا يزعلوا منّي إن أنا مش باقعُد معاهم، إن أنا يعني زي ما بتقولي إيه كارف كده ل لكُلّ حاجة بس إيه مركّز بس بالموبايل بتاعي، آآ، بقيت بقيت مثلًا مش مهتم بشغلي، مش مهتم بحياتي أنا ذا ذات نَفسها بقيت مهتم بس إن أنا افضل قاعد على الموبايل وكُلّ ده، دي حاجة من ناحية من ناحية العيلة، من ناحية بقى صحابي أنا برضو لمّا كنّا بننزل نتجمّع، ننزل نقعُد مع بعض على القهوة كلام من ده أنا قاعد معاهم عادي بس يعني بجسمي بس إنّما إيه، عقلي وتفكيري وكلّه أنا ماسك الموبايل.
آه. إمم. إمم. آه. إمم. إمم. مشغو آه. كمان! كمان وأنت قاعد معاهم! آه.
آه يعني فكانوا كُلّ شوية يشتكُوا برضو "هو أنت جاي تقعُد معانا والّا جاي تقعُد مع الموبايل، طب ما لأ طالما أنت كنت هتقعُد على موبايل خرجت ليه من الأول ما كنت اقعُد في البيت؟ طب أنت ليه نزّلتنا؟" أنا بصراحة يعني زعلت من لمّا هُم يعني شافوني كده وبرضو البيت لقيته كده ولقيت نظري بدأ يضعف، فاللي هو لأ، أنا هنا بقى خدت القرار.
إمم. آه. طب في فيديوهات أنت كو يعني بما إنّك بقى ماسك الموبايل على طول و وسايب نَفسك ليه، في فيديوهات كانت بتمُر عليك مثلًا تقول لك إن أضرار أضرار الشاشة، وأضرار الشاشة الزرقا بتاعة الموبايل وأضرار أنت مسكِة التليفون وقت طويل في اليوم، آآ، كُلّ الفيديوهات دي ما مرّتش عليك لا كانت بتلفت نظرك؟
لأ بصراحة يعني شُفتها كذا مَرّة، لا، لا، لأ، بصراحة شُفتها كذا مَرّة كده، كنت باعدّي في الأول بس لمّا أنا اتأذيت بقى اللي هو إيه لأ أنا ما عدتش باعدّيها، بقيت لمّا أما يقابلني حاجة شَبه كده أنا ما كنتش بابحث، بس كانت بتقابلني على طول بقى لمّا كانت بتقابلني كنت لأ اللي هو إيه باقعُد اتفرّج عليه، لقيتهم مثلًا بيقولوا إن النور بتاع الموبايل ده مُضر وكده لو أنت مثلًا عايز تحافظ على آآ، نظرك مثلًا عشان تقعُد على التليفون مثلًا وقت أكتر شوية مثلًا إيه نعمل الوضع الليلي مثلًا، آآ، الإضاءة كده بتلاقيها يعني بدأت تكون صفرا شوية، بيقولوا الإضاءة دي بتحافظ على عينك شوية، فبقيت إن أنا باستخدمها، بقيت مثلًا برضو على فكرة بقيت باحدد لنَفسي وقت يعني ساعة النوم وكده، أنا من النوع اللي إيه كنت أجي أنام أطفي النور بتاع الأوضة، وافضل إيه ماسك بقى الموبايل، فشاشة الموبايل طبعًا خارج منها إيه نور
والّا كنت بتعدّيها؟ <laughs> آه. آه. إمم. آه. آه. آه. آه. آه، بس غلط آه طبعًا، إمم.
آه، فالنور ده يعني بييجي طبعًا في عيني، والدنيا كلّها ضالمة فأنا عيني مركّزة بس في النور، فده لقيتهم بيقولوا لي في الفيديوهات دي إن ده غلط، آآ، ممكن تِسرج النور تي مثلًا لمبة تكون نورها ضعيف سهّارة مثلًا كلام من ده، آآ، تقلل إضاءة الموبايل تخلّيها مثلًا وضع وضع ليلي مثلًا وضع مثلًا إيه ت وضع النوم، في وضع النوم ده كويس جدًا، بيخلّي الإضاءة كده تكون حلوة، فده بيقلل يعني من الضرر.
إمم. آه. آه.